De perfectionnisme, exactement, et qui fait qu'à un certain moment, heu, je sais même plus où est-ce que j'en suis. Heu, si c'est bien, si c'est pas bien, je je deviens complètement plus du tout objectif par rapport au rendu et je me demande tou si j'ai ré vraiment pas perdu du temps à essayer de faire mieux que d'accepter, heu, l'état actuel.
Mmh mh. Oui. Ouais. D'accord, et ça a toujours été comme ça dans ton travail?
Alors, heu, je dirais que ça oui, ça remonte assez loin le moment où j'ai commencé à avoir cette attitude là, mais c'est vrai que, vu que mon travail, heu, il a il a été, heu, s il a switché sur, heu, un mode où je dois délivrer quelque chose de professionnel avec un un grand une grande demande d'exigence, c'est devenu, heu, vraiment
N d'accord. OK. D'accord, je comprends mieux.
in incontournable, heu, comme fonctionnement pour moi, donc du coup, je me demande je me demande: «Comment je peux faire pour trouver le juste milieu entre suffisamment satisfait et résultat, heu, final?» ça ça, c'est le c'est le, comment trouver le juste milieu, quoi?
N d'accord OK. Oui. Mais alors, heu, je pense qu'il faut arriver à distinguer déjà, heu, beh, ce qui est essentiel, enfin ce qui est parfait et ce qui est ce q ce que tu veux le faire parfaitement et heu, le travail en question. Arriver à distinguer, heu, bah, ce qui doit être travaillé et d'arriver à faire la différence entre ça déjà.
Mmh mh.
Après, hem heu, essayer de voir pour prioriser, prioriser, heu ouais
Ouais, prioriser.
Déjà de voir, heu
Prioriser les les cri les critères de qualité, tu veux dire. Oui, prio prioriser les mmh mh.
Ouais voilà. Mmh.
Ouais, c'est c'est clair que c c'est c'est un peu, hem, un peu problématique dans le sens où, heu
Mmh.
j'arrive à un point où en fait le résultat final
Mmh mh.
j je j je je suis tellement exigeant sur le résultat final que du coup, heu, j j'arri j'arrive à un point où en donc en fait, il faudrait que j soit j'ai un 2nd, heu, avis, heu, parce qu'en fait, l le problème, c'est que aller
Eh ouais, c'est ça. Arriver à lâcher prise surtout. Arriver à lâcher prise sur le le la perfection du projet, quoi.
ça arrive à lâcher prise et C'est ça et le problème, c'est que la personne à qui a avec qui je je je donne les résultats, heu, temporaires ou non finis du projet est très exigeante aussi, et elle a tendance à repérer encore plus de problèmes que moi, et donc, si moi, je suis dans un flou co total et donc, du coup, heu, je me rends compte que, heu, je suis complètement ignorant sur ce sur sa sur un sujet précis, donc, du coup, mon exigence de qualité, elle est insuffisante. Heu, soit, heu, je suis en sur-compétence, donc là, du coup, je rentre dans une espèce de boucle infinie et j'arrive jamais à arriver à une perfection qui me satisfait.
Mmh, OK, je vois. Mmh d'accord. Mmh mh. Oui je vois Ouais, je vois complètement. Après, heu, heu, essaie de voir, hem, heu, bah, déjà de de d'accepter l'erreur, heu, telle qu'elle est et de d ç ç ça permet de se perfectionner aussi. Là tu me disais que tu as c'est c'est c'est une cheffe c'est ça? C'est une personne qui regarde ton travail?

Oui, c'est plutôt une collaboratrice, c'est que même niveau, mais q mais que, justement, parce que je cherche c cette recherche de qualité, je suis très ouvert aux critiques extérieures. Ça veut dire que je suis pas du tout du genre, mon travail dès qu'il est critiqué c'est au contraire, j j'invite la critique. C'est juste que, souvent, la manière dont elle s'exprime, heu, elle ne elle ne n'a pas vraiment conscience de mes émotions et souvent elle elle est assez, heu, trop aiguë, trop, heu, <chuckles> voilà.
OK. D'accord, OK. Mmh. OK. Mmh. OK, je comprends mieux. <chuckles> Mmh. D'accord, OK, donc ça vient ça vient te toucher émotionnellement, du coup?
Oui et du coup, heu, je
La manière dont elle vient et du coup ça va venir, heu, empiéter sur ce fait de, beh: «Je veux être encore plus parfait, en fait, je pense que c'est pas bien», ce genre de choses? D'accord.
C'est ça, j normalement, j'arrive à faire la différence entre le résultat de ce que je fais et et moi, je sais que c'est 2 choses différentes mais des fois, heu, lorsque quelqu'un appuie sur un bouton particulier au niveau des émotions, on a nen on a tendance à moins le faire, <chuckles> naturellement.
OK. Mmh mh. Oui, eh oui, eh oui, <chuckles> eh oui, eh oui, bah, c'est c'est oui, c'est arriver à à à garder cette, heu, cette lucidité dans ce que tu fais et de te dire: «Ben, de toute façon, je fais» et il faut d'essayer de que ça ait un peu moins d'impact mais d'un autre côté, il faut quand même que les exigences soient <tsk> soient, comment? Hem, <tsk> mince! J'ai pas le mot, <chuckles> soit, hem, oui, heu, que ç ça puisse être validé derrière, heu et que que, oui, que je sais pas si j'a j'arrive pas trop à m'exprimer. <chuckles> Heu
Mmh mh. Atteinte? Soit atteinte ou, heu, confirmée, tu veux dire? Mmh mh. A après, l la le je j'ai l'impression que, heu, d déjà, de s de me détacher par rapport, heu, par rapport aux résultats, c'est déjà une chose que j'essaie de faire naturellement et q et que j'y pense mais heu, c'est vrai que, heu, peut-être avoir u u un collègue, <laughs> quelqu'un qui qui, heu, qui a aussi cette exigence de perfectionnisme et qui est capable de de voir, en fait et de pouvoir, heu, heu, un petit peu me donner c des critères parce que des fois, en fait, je me rends compte que
Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Et puis d'avoir un regard est extérieur. Mmh.
C'est ça, c'est ça, un un un 2nd regard extérieur que le 1er regard que j'ai déjà, heu, qui est, des fois, un peu, heu, cassant. Après bon, je comprends aussi, heu, on a tous des des, heu
Oui, c'est ça. <chuckles>
des moments où on est moins réceptif et donc, du coup, on est f focalisés sur que sur quelque chose, donc quand quelqu'un dit: «Hé! Tu peux me donner un point de vue là-dessus?» si on n'est pas complètement disponible, ça peut aussi faire cette, heu, cette réponse cassante mais, heu, dans tous les cas, ouais, hem, il y a vraiment cette situation, heu, après, je je sais pas si c'est toujours pareil. Comment on fait pour définir si des atteintes sont réalistes ou irréalistes? Comment tu ferais, toi, pour, heu, pour i identifier ça? Parce que c'est c'est un peu une question aussi, heu, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est pas réalisable?
Ouais, c'est ça. Mmh mh. Ah, bah, ça Alors